Alors, heu, en animalerie, je sais pas trop. Je je traîne pas trop dans les animaleries. C'était vraiment une, heu, une petite boutique de vétérinaires qui vend surtout des produits, heu, de de, pour pour entretenir le le chien ou le chat et par hasard, il avait ces 2 chats-là, donc j'en ai pris 1 des 2. Mais heu, après, pour, heu, ce qui concerne le gîte, heu, ben le 1er chat qu'on a adopté, en fait, c'était un tout petit chaton. Il y avait pas assez de place, ils l'ont mis avec des chiens et il y a une chienne qui pensait que c'était un de ses chiots, donc elle s'en est occupée comme si c'était un de ses chiots, mais c'est pas fait pareil, donc il était tout irrité sur les côtés du du cou et il était malade, mais il était malade. Je te dis le les vétérinaires, ils pensaient qu'il allait pas survivre le pauvre. Et aussi, il y a une chose bizarre, c'est qu'il miaulait pas, il faisait: «Mia, mia, mia, mia». Tu vois? Il miaulait en aboyant parce qu'il croyait qu'il était un chien au début. I pou et ouais, il pensait que c'était un chien, donc heu, il aboyait un petit peu comme elle faisait sa mère, tu vois? C'est au fil du temps que ça s'est développé qu'il s'est mis à miauler, mais oui, après, ils sont entassés les uns sur les autres, c'est pas forcément tout le temps propre, tout le temps bien, c'est, heu
Ah oui. Mmh le chat, ah oui, oui. Ah mince. Ah waouh! Ah oui, ouais c'est beau. Il allait mourir, ouais. Ah ouais, ouais, ouais, ouais du coup. <gasps> Ah parce que ouais c vu que c'est la mère, heu, enfin la une chienne qui l'a Ouais il s'était imprégné de Ouais, non, non c'est du coup toi là ouais, s'il y a une autre façon d'adopter un animal, heu, bah je pense comme toi ouais, aller dans les gîtes ou dans les, heu, les SPA, les refuges, parce qu'en général c'est des animaux qui sont abandonnés, parce que moi je suis allergique aux chats personnellement, enfin les poils, mais heu, je sais que ma nièce elle a un chat, enfin maintenant oui c'est un chat, mais à la base c'était un petit chaton qu'elle a, heu, en fait, heu, recueilli dans un refuge hein, à une association <tsk> de son village, par contre, heu, pour, heu, prendre, heu, le chaton, fallait que, enfin du coup ma sœur et ma nièce, fallait oui qu'ils payent du coup le vaccin et heu, enfin les soins quoi, pour ou a c'est un engagement pour comme quoi qu'ils vont bien traiter, heu, le petit chat, quoi.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais o Je trouve ça normal, la personne qui l'a gardée, elle a eu un petit peu de frais, elle lui donnait un petit peu des croquettes, elle s'en occupait un petit peu et il faut rétribuer ça quand même un petit peu, hein.

Ouais. Oui, oui. J'ai, heu, ah il y a plusieurs années, il y a même, heu, il y a <blows air> il y a une vingtaine d'années, j'ai j'ai eu un chien qui est c'est un un gros berger de Beauce. Alors, le berger de Beauce, c'est un comme un berger allemand, mais c'est plus grand, plus gros, plus haut, plus lourd. Chien, il faisait 55 kilogrammes. Je fais un 1 m 93, il m'arrivait pratiquement à la cuisse, tu vois? <chuckles> Mmh. Ah, c'était un monstre, c'était un monstre. C'était Mike Tyson, mon chien. Voilà, il il il c'était il était imprenable. Et il il est venu, heu, il est venu tout seul à moi, heu, en fait il a il a traîné dans le jardin de mes parents, heu, mes parents l'ont amené, heu, à à la gendarmerie, la gendarmerie ils ont dit: «Mais qu'est-ce vous voulez qu'on en fasse de ce chien?» bah, moi, heu
D'accord. Ah oui. Ah ouais. Ouais, c'est un lion quoi, le <laughs> <chuckles> D'accord. Ouais, parce qu'il est impressionnant. <chuckles>
Donc heu, mon père et ma mère, ils ont décidé de l'amener à la mairie, d'aller voir à la mairie, heu, du, heu, du village pour dire: «Bon, eh, il y a pas une association dans le coin, quelqu'un à qui on peut le donner?» quand je les ai croisés, je leur ai dit: «Mais il est beau votre chien» et ils m'ont dit: «Tu le veux, tiens, prends-le». <laughs> Donc heu, voilà, le chien, il un ouais, ouais, le chien il est venu à moi directement. Alors c'est c'est un peu bizarre hein, la 1re fois que je l'ai pris, je l'ai mis dans la voiture, il s'est assis côté, heu, passager. J'ai voulu le faire passer derrière, il a pas voulu. Mais un chien de 55 kilogrammes, du tu tu le brusques pas trop, hein. Et donc, j'ai fait j'ai fait 20 kilomètres pour l'amener chez le vétérinaire, voir s'il allait bien. Avec la tête du chien à 20 cm de ma tête pendant que je conduisais. Et je disais: «Non, vas-y, ne me mord pas, on est en voiture, on est à 80, ne me mord pas s'il te plaît, vas-y». <chuckles> Et en fait en en fait, c'est devenu, heu, c'est devenu un peu mon fils, ce chien. C'est incroyable, on était inséparables, inséparables.
Ah ouais! Ouais, tu t'es retrouvé avec l'animal, heu, ouais. Oui. Oui, ouais, ouais ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Oui, ouais, ouais, on sait jamais sa réaction. D'accord, ah c dis-moi.